Evet, kes yani o o andaki o, eee, h heyecan da olabilir, karşı rakibin, eee, kafanın içine girmesi de olabilir. Eee, sanki hep şuradan sayı alacağım diye gösterip seni öyle bir psikolojiye itebilir.
Hı hı. Hıı. Yani karşı tarafın hareketlerini de hesaplamak gerekiyor mu peki? Yani o, eee, sayılardan bahsettin ya hani kılıcın
Kesinlikle, kesinlikle. Karşı tarafı okumak zaten ve, hani, okuduğun şeyi doğru okumak ve ona göre hareket etmek tamamen.
Hıı. E, tabii o zaman dediğin gibi yani mental olarak çok orada olmak gerekiyor.
Evet. Kesinlikle, kesinlikle öyle.
Hıı, çok ilginç gerçekten. E, peki sonra nasıl devam etti işin eğitim kısmı? Yani haftada 5 gün, eee, millî olmadan önce başladın. Sonrasında nasıl devam etti?
Hı hı. Emm, sonrasında, tabii, daha ağır antrenmanlar oluyor. Eee, maç yani daha doğrusu turnuva zamanı yaklaşmaya başladık başladıkça, eee, günde çift antrenman da yapabilip hafta sonu hatta hafta sonu da antrenman yapmamız gerekiyordu.
Hı hı. O! İyice yoğunlaşmış yani.
Evet, besinimize, kilomuza dikkat etmemiz gerekiyordu. Kas gruplarını farklı çalıştırmamız gerekiyordu. Eee, iş
Ha. Bir faktör daha işin içine girdi. <chuckles> <chuckles> Öyle görünüyor, evet. Peki, emm, bir şey daha dikkatimi çekti. Şimdi haftada 5 gün yemeğe dikkat et, fiziksel duruma dikkat et, bir sürü eğitim ve yoğun bir eğitim. Tüm bunlarda bir de lise zamanında olduğun için, eee, yanlış anlamadıysam, eee, bir şeylerden vazgeçmek zorunda kaldın mı hayatında? Yani geri kaldığın durumlar oldu mu?
iş iş ciddiye binince daha da ciddiye binmiştim Maalesef. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, doğru. Ya oldu tabii ki. <chuckles> Öncelikle zaman, eee, çok önemliydi. Eee, yani oraya zaman ayırmak eee, çünkü dediğim gibi, eee, 15.30 ya da 16.00'de bitiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben eve akşam 19.00-20.00 gibi dönüyordum ve çok aç bir şekilde dönüyordum fakat beslenmeme de dikkat etmem gerekiyordu. Ya ben her genç gibi böyle arkadaşlarımla, işte, pizza yemeye gideyim, Mc Donald's yemeye gideyim şeylerini, eee, bir dönem yapamadım maalesef. Eee, bundan feragat etmem gerekti. Yani özel hayatımdan birazcık etmem gerekti ama çok memnunum bundan çünkü hayatıma çok şey kattı. Şu an ne ne yapıyorsam gerçekten biraz da ona borçluyum gibi hissediyorum. Ya benim için
<chuckles> A! Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Öyle mi? Biraz burayı açar mısın? Yani, emm, e, pizza yemeye gidememişsin anladığım kadarıyla ama, <chuckles> eee, zamanlama yeme içme, eee, tabii çok haklı bir gurur var, eee, millî olunca da, tabii, eee, tüm bu çabaların sonucunu almak çok güzel bir duygu olsa gerek. Eee, peki, eee, kazandırdıklarından da yani, emm
Hı hı. Hı hı. Evet, maalesef. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet.